Olha, é pouca coisa
É possível.
se você bem possível, se você dividir um quilo e meio por 30 dias veja quantas gramas vai dar isso por dia para você perder.
Uhum. É, mas você sabe que eu já fiz essa conta, e a minha coisa da procrastinação é exatamente essa. Porque no início
Hã? É você achar que é pouco aí você vai deixando porque é pouco.
Exato, você entendeu. Porque no início eu queria perder 15 quilos. E aí eu falo 15 quilos, de 15 a 20 quilos até março é impossi é meio impossível, eu sei que é muito sem sem medicação, sem nada, assim, é é meio complicado. Então eu falei: "Ai 10 quilos eu fico feliz já, se eu perder uns 10 quilos aí até lá, né, já fico melhor, já me sinto bem."
Ha. Uhum.
E aí, é é aí eu faço eu faço essa conta exatamente, eu não começo, eu só fico matutando ali na minha cabeça fazendo essas estra
Ok mas que que está acontecendo? Só que você não começa. Você está fazendo conta conta, e não começou.
e não começo. Para você ter uma ideia, a a minha o meu ápice foi tão grande, assim, de: "Ai meu Deus, preciso me planejar." Que eu pensei: "Vou fazer marmita, deixar a marmita fitness pronta, né, para ficar mais" Você acredita que eu comprei um freezer? Um freezer.
Ham? Aham.